Tabii, doğru.
Eee, <chuckles> sonra tabii bir de biraz önce bahsettiğim bakış açım vardı. İş yerindeki herkes senden çok iyi, çok şey biliyorlar. Onları dinle, sen de öğren. Onlar da zaten bir şey söylüyorsa sana öğretmek için söylüyorlardır. Bu bakış açım da vardı. Eee, sonra <chuckles>
Hı hı. Anladım. Hı hı. Belki de çevrende onu görmüştün. Belki dediğim, o fanus dediğin ortamdaki şey zaten insanların seni sana iyi niyetli yaklaşıyor olmasıydı, belki öyle bir doğru vardı. Peki, sonra ne oldu?
Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Eee, g sonra, ııı, b şey oldu, iş hayatına girdim. D eee, işte, aaa, ımm, isim vermeyeyim, böyle isimleri de biraz eşsiz isimler olduğu için, eee, atıyorum Ali abi diyor ki, işte, "şunu şunu yapmalıyız, böyle böyle yapmalıyız." Tamam, not alıyordum defterime ama Ali abi aslında benim oradaki birim departmanı yöneticim değil. İşte, Mehmet amca diyordu ki, "şunu şöyle yapmalıyız, bunu böyle yapmalıyız, bak bu Ali'nin dediğini dikkate alma". <tsk> Tamam, onu da bu şekilde not alıyordum. Bu arada bilim yapıyoruz, yani laboratuvarda çalışıyorum.
Hı hı. Tabii. Tamam. Hımm. A! Anladım. A! Teknik bir şey yani bu aslında dav eee, kişinin yorumuyla olacak bir şey de değil aslına baktığında. Hımm, enteresan. Peki.
Evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle öyle ve ben de şeyim, yeni mezunum, bizde de hoca hep şunu söylerdi profesörler: "Siz buradan mezun olduğunuzda bir şey olacağınızı mı sanıyorsunuz? Doktora olanlar daha hiçbir şey olamıyor. Bir şeyi bildiğinizi düşünmeyin. Eee, her zaman yanınızdaki kişilere sorun. Sizden tecrübeli olan kişilere sorun." derlerdi.
Hımm. Öyle bir salık veriyorlardı.